Ma, mhmm, secondo te il suo utilizzo, insomma l'utilizzo dei social, ehm, da parte dei, ehm, teenager, soprattutto dei giovani, è corretto, non lo è, lo consiglieresti, sarebbe da limitare?
E Sì. Okay. Allora seco allora, dipende quale teeg teenager, perché i teenager da sotto i 12 anni secondo me sarebbe da limitare, perché purtroppo
Mh, effettivamente sì.
purtroppo essendo internet ci sono tanti an "contenuti" tra virgolette per adulti che girano e sicuramente uno di quei teenager potrebbe vedere queste cose, ehm, non è troppo troppo considerevole con è giusto, è corretto. Senza contare tutti i contenuti estremisti, con estremisti intendo sia politici che diciamo
Sì. Assolutamente no.
ehm, quei comment quei co quei contenuti un po' razzisti devo dire anche eh, perché quel ce ne sono tantissimi di quei contenuti.
Ecco. Mhmm, purtroppo se ne vedono veramente un sacco negli ultimi tempi.
Esattamente, specialmente negli ultimi tempi, ehm, tramite la guerra per un motivo o per l'altro, ci sono un sacco di commenti super estremisti da questo punto di vista che ovviamente se vanno v dentro un teenager, mhmm, bambini anche devo devo dire, perché alla fine son bambini, perché potrebbero influenzarli troppo sinceramente, ehm, non è troppo consigliato, secondo me. Infatti limitare potrebbe essere una cosa molto buona da parte dei genitori. Ovviamente per i ragazzini un po' più adulti ovvero dai 16 anni in su potrebbe essere utile per formale una per formare una loro opinione, dare una loro opinione su quello che sta succedendo.
Sì. Certo, un'opinione personale.
Esattamente, con un po' di criticità ovviamente. Sì.
Ma nel tuo caso mhmm, scusami, nel tuo caso, ehm, qual è il tuo rapporto con i social media? Quelli tipo Snapchat, YouTube, Instagram, TikTok, X eccetera?
Okay. Quelli okay, quei social media da v contenuti veloci, video molto veloci purtroppo ho un o om amore e odio semo semplicemente.
Odi et amo. <chuckles>
Amore perché alla fine quando non hai nulla da fare, scrollare un po' TikTok piuttosto che Instagram, ehm, piuttosto che Snapchat, quelle cose là, sono molto molto convenienti, ti fanno passare la giorna ehm, giornata un po' tanto magari, pomeriggio, un paio d'ore, <chuckles> ehm, quel tempo libero che hai, ehm, riesci a passare un po' di tempo. Odio perché spesso e volentieri ci sono contenuti non sempre diciamo conformi alla legge anche devo dire esattamente, perché sono tantissime cose sfondo sessuale, s tantissime cose a sfondo razzista appunto come ho già detto, ehm, per quanto alcune possono essere divertenti o dire: "Ha ha, guarda che scemotto questa persona," diciamo per pe p ehm, per dall'altra faccia della medaglia, eh, se vuoi cu un altro cu un po' minore, un po' con una personalità un po' più plagiabile, vede queste cose potrebbe non essere troppo conveniente per loro diciamo.
Sì. In qualità. Mh. Sì. Esatto, potrebbe anche influenzarsi in maniera negativa intendi.
Esa esattamente, esattamente.